E e io gli dissi, uhm, che lui mi diede quasi della pazza e dissi: "Allora se sono pazza mandami da qualcuno." Cioè, per favore. <chuckles> Ehm, e lui, ehm, cominciò a urlare, si incazzò. Uhm, e anche poi nella conversazione che ti dicevo poi dopo, nella crisi universitaria ebbi uhm, prima poi di avere un minimo di indipendenza economica, ebbi, eh, questo confronto e pure mia madre mi diede un po' della pazza perché non capiva. Cioè, continua a non capire tuttora.
<chuckles> Non riu non per loro proprio il tema della salute mentale non era contemplato.
Sì. E e mi rispo e io dissi: "Di nuovo, se sono pazza <chuckles> mandami da qualcuno, no?" Uhm, cioè provavo a giocare su questa cosa <chuckles> per avere un beneficio.
<chuckles> Sì, sì. Cioè, alimentavi questa mhmm, diciamo questa cattiveria che loro dicevano per per approcciarti comunque per tentare di migliorare la tua condizione, mh?
Sì. E e e invece la risposta fu, uhm: "Solo i pazzi effettivi vanno dagli psicologi, oppure, uhm, solo chi" uhm, incominciò a fare un elenco di disgrazie che ti devono capitare per poterci andare. <chuckles> Tipo, uhm: "Ti muoiono i genitori." <chuckles> Sì, "Ti muoiono i genitori. Hai una malattia gravissima. Ti ha lasciato il marito." <chuckles> solo con queste cose puoi
Ah, quindi proprio la lista, se no non ci puoi andare. <chuckles> Mh. Una visione un po' diciamo un po' antiquata del dell'aiuto psicologico, chiaro.
I Sì, sì, sì. E e questo è per farti un esempio. Quindi, io lì mi aprì, uhm, in un momento in cui per me era difficilissimo aprirmi, perché a stento magari con me stessa riuscivo a dire certe cose, è ovvio che più poi
Poi sapendo come avrebbero reagito loro immagino che non non era neanche semplice per te.